Emm, ya, g aslında büyük bir ihtimalle çağın problemi ama ben, eee, şeyden çok muzdaribim, yani, sosyal medyanın, eee, dikkatimi dağıttığından, telefonun dikkatimi dağıttığından. Eee, bir yandan, ııı, sosyal medyada içerik ürettiğim için, eee, mesela özellikle bir şey yayına koyduysam, yani, bir videoyu mesela yayınladıysam, eee, belirli bir müddet şeyde kalmam gerekiyor. Iıı, yani, bir şekilde aktif kalmam gerekiyor ki gelen herhangi bir yorum olursa ona cevap verebileyim diye. Fakat bu bazen, eee, beni, e, ciddi anlamda meşgul ediyor. Hatta, eee, eleştiri de alıyorum. Yani, ailem diyor ki, hani, "Ya, yeter artık, hani, bırak elindeki telefonu, hani, bize bir bak." falan şeklinde. Öyle olunca da tabii hak da veriyorum, yani, ve bazen de, böyle, hakikaten cevap vereceğim diye mesela bir dönem öyle TikTok'ta üretirken, eee artık, yani, 4-5 saat mesela sırf cevap verdiğimi gördüm. Çok acayip milyonlara ulaşan videolar vardı o zaman. Evet, çok yorucuydu ve şey, yani, dedim ki ben bunu nereye kadar yapacağım, yani, bu çok normal bir şey de değil ama sana da sormak istiyorum, ya, yani, neler yapabilirim de biraz, böyle, kendimi aslında uzak tutabilirim? Yani, aslında dikkatimin dağıldığını da biliyorum. Eee, herkesin de dikkati dağılıyor ama sence neler yapmalıyım?
Evet. A, tabii. Evet. A, çok yorucu. Tabii. Eee, kesinlikle çok haklısın, hani, eee, cümlene şey çağın hastalığı diye <coughs> başladın, gerçekten çok haklısın. Artık büyük küçük herkes, eee, elinde telefon, iletişim, hani, çok minimum noktada. Eee, dolayısıyla, eee, herkes bu problemi yaşıyor ve, eee, şöyle bir durum da var. Sen içerik ürettiğin için, eee, senin uzak kalman da biraz zor. Yani, o açıdan da gerçekten, eee, zor bir durum. Eee, bununla ilgili bazı şeyler, eee, sormak istiyorum mümkünse. Mesela, eee, içerik ürettiğin, eee, zaman haricinde de, eee, telefonla, ekranla, eee, çok, ııı, uğraşıyor musun?
Hı hı. Evet. Tabii. Eee, aslında şöyle, yani, mesela YouTube'dan video seyretmeyi çok seviyorum ve takip ettiğim insanlar var. Mesela, işte, teknolojiyle ilgili olan birtakım insanlar var ya da, işte, YouTube'da sosyal, hani, böyle, şey içerik üretmeyle ilgili birtakım şeyler var. Şimdi onlardan tabii, bildirim geldiğinde anında açıyorum. Bir de, eee, ülkemden uzakta yaşadığım için takip ettiğim bazı gazeteciler de var. Aslında, mesela, haber alma şeyimiz de, alanımız da aslında çok kısıtlı şu anda ve sadece YouTube'dan alıyor gibiyiz. E, onları da seyretmeye çalışıyorum, tabii. E, şimdi hepsine totalde baktığımız zaman bazen gerçekten çok fazla oluyor, haklısın.
Evet. Anlıyorum. A! Tabii. Evet, gerçekten, eee, haklısın. Eee, evet, eee, ülkeden ayrı, eee, yaşamak gerçekten birçok insanın ortak, eee, şeyi, yani, sanki, eee, bu sosyal medya, eee, yani, bu mecralarla bir bağ kuruluyor gibi oluyor ve dolayısıyla, hani, eee, bir şey mi oldu, bir kere bir endişe, hani, uzakta olma hissiyle bir endişe, işte, bir, ımm, kötü bir şey mi var ya da, hani, neler olmuş gibi sürekli oraya bir takılı kalıp, bakma, ııı, durumu var gerçekten. Eee, ve peki orada, eee
Hımm. Hımm. Doğru.
Günlük işlerini etkiliyor mu bu kadar çok, ııı, ekrana bakmak?
Ya, aslında ne oluyor, biliyor musun? Eee, eğer çok vakit geçirdiysem, şeyde, eee, ya, ekranın önünde, yani, hani, bir sürü şey yaptım, bir sürü şey dinledim. Bir müddet sonra fiziksel olarak da rahatsız ediyor beni, biliyor musun? Bu şey gibi, mesela, böyle, alışveriş ortamına gideyim, böyle, saatlerce alışveriş merkezinde dolaşayım, o ışıklar beni rahatsız eder bir süre sonra. Burada da aynı şey oluyor galiba, ya, o mavi ışığa maruz kalmak beni bir süre sonra, böyle, mi midem falan bulanmaya başlıyor. Mesela o noktada anlıyorum ki, "A, ne yaptım ben ya!" diyorum, yani, hani, kaç saat olduğunun bile farkında değilim sonuçta ama, yani, böyle, bir elimden atasım geliyor o zaman. Yani, aslında fiziksel anlamda da rahatsız ediyor beni bayağı.
Evet. Anlıyorum. Tabii. Tabii, tabii, çok haklısın. Eee, mavi ışık zaten, hani, eee, hep, yani, bilimsel olarak kanıtlanmış bir şey ve zararları çok fazla. Dolayısıyla, hani, uzun süre maruz kalınca buna da bunları hissetmen çok normal aslında. Eee, ayrıca, hani, sürekli, işte, telefon, tablet, hani, eee, du duruş biçimi de, eee, bozuluyor. İşte, boyun ağrıları, sırt ağrısı ya da kollarda ağrılar filan başlıyor bir süre sonra. Çünkü, ııı, sürekli, eee, ona bakınca ister istemez, hani, vücudun normal, eee, duruş, ııı, şekli bozuluyor. Eee, bu yönden de, hani, rahatsızlıklar hissedilebiliyor. Eee, onun için, eee, haklısın, fiziksel olarak da gerçekten olumsuz etkisi var. Eee, peki, eee, odaklanamadığını hissediyor musun gerçekten, yani, başka şeylere, eee, bu, u şey, eee, ekrana bakmaktan dolayı?
Hımm. A! Doğru. Evet. Hımm. Ya, aslında, tabii, mesela şey oluyor, eee, diyelim ki yapmam gereken bir iş var. Eee, yani, tam mesela bir şey yapmaya o konsantre olmuş vaziyetteyim, mesela yazıyorum diyelim bir şeyi, ya, o sırada bir, işte, şey geliyor, eee, bildirim geliyor. Aslında mesela özellikle sessizde tutuyorum telefonu, hani, pink, mink, pink, pink ötmesin diye ama, e, bu sefer bilgisayara da şey geliyor, bildirim geliyor. Hadi bakmayayım diyorsun ama, hani, gelen bir mailse ya da bir şeyse, hani, böyle göz ucuyla görüyorsun çünkü onu, biliyor musun? Yani, bir de o mesela o anda bakman ya da, böyle, a, ilgini çeken bir şeyse de, eee, anında aslında konsantrasyonun gidiyor, ya, otomatikman beyin aslında şeye gel gidiyor, yani, otomatikman gelen o şeye gidiyor, mail'e gidiyor.
Evet. Çok güzel. Ha, anlıyorum. Evet. Eee, kesinlikle, kesinlikle çok haklısın. Eee, o bildirimler gerçekten birçok insanın hayatını, ııı, bayağı etkiler, ha yani, etkisi altına almış durumda. Iıı, dolayısıyla, eee, ço bu konuda da çok haklısın. Eee, ama şöyle bir şey yapabilirsin, mesela, tamam, "Bildirimlerin sesini kısıyorum." diyorsun. Emm, tamam, mailler'ine de bakabilirsin. Eee, hani, mail belki işle alakalı da olabilir ama, eee, mesela telefon ekranında, eee, sosyal medri medyayla ilgili olan, eee, uygulamaları, eee, farklı bir sayfaya, klasörün içine koyabilirsin. Dolayısıyla, işte, sen mail'ine bakmak için eline aldığında telefonu, eee, orada onları görmediğin için, hani, "A, tamam, mail ile işim bitti ama ş bir de şuna da bir hemen bakayım, bir girip çıkayım." dediğin zaman belki de bakıyorsun ki, işte, yarım saat geçmiş, 1 saat geçmiş. Eee, dolayısıyla, hani, görmemek de hani, ba görmek, ö öğretir ya, hani, bazıları görerek öğrenirler ya, bunda da görmemek aslında hani, tam ters psikoloji gibi, görmemek senin, hani, onu, ııı, aklına gelmemesini ya da: "Tamam, şimdi girmeyeyim, biraz sonra girerim." demeni sağlayabilir. Eee, sence bu işe yarar mı?
Hımm. Hı hı. Hımm. A! Evet. Hımm. Doğru. Hı hı. Hı hı. Aslında çok iyi fikir, biliyor musun? Ya, hiç aklıma gelmemişti böyle bir şey yapmak. Belki onu, böyle, hani, gözden uzak bir yere kal belki son sayfaya koymak, belki hakikaten, böyle, içine tıklayıp girince ancak açabileceğin bir klasörün içerisinde bırakmak, böylece de orada mesela kaç tane bildirim geldiğini görmemek, değil mi, yani, esas? Mesela orada çünkü 10 tane bildirim geldiğini gördüğün anda girip bakmak istiyorsun, işte, "Merak, hani, <chuckles> kediyi öldürür." diye bir laf vardır ya, böyle, hakikaten de öyle, ya, ona, böyle, tıklama isteği geliyor insanın içerisine. Bu çok iyi fikir, biliyor musun? Bunu mutlaka yapmam lazım bence. Çünkü ses gelmese bile, eee, yani, ben orada sürekli zaten bir hareket olduğunu farkındayım. Ya, elime aldığım anda bir şey çıktığını biliyorum orada ama, eee, en azından belki günde, eee, 2 tane 2 kere bakarım. Hani, aslında belki kendime, böyle, bir, ne bileyim, zaman çizelgesi gibi bir şey hazırlamak mı? O aaa, yani, bilmiyorum uyabilir miyim tabii, o ayrı mesele de, hani, ne bileyim, sabah ve akşam bakayım, işte, bir daha arada bakmayayım mesela gibi bir şey üretebilirim belki.
Aynen. Evet, kesinlikle. Tabii ki. <chuckles> Aynen. Tabii. Aynen öyle. Eee, tam şimdi ondan bahsedecektim. Aaa, aslında sabah ve akşam, ııı, bakayım, bir daha bakmayayım biraz çok, ııı, iddialı oldu sanki. Çünkü alışkanlıklardan, yani, sonuçta, ııı, şey, eee, bu da bir şekilde bağımlılık. Hani, eh sigara ya da alkol gibi bağımlılıklardan nasıl hemen, "Tamam, ben içmeyeceğim." deyip bırakılmıyorsa bunda da, "Ben bakmayacağım." deyip bakılmamazlık olmuyor. Eee, dolayısıyla, eee, bunda, hani, kendini de çok strese sokmadan, ııı, ondan sonra çünkü sürdürülebilirliği önemli. Yani, tamam, ben sabah bakacağım, akşam bakacağım, bakmayacağım deyip 2 gün bakıp daha sonra "aman" deyip tekrar devam edebilirsin. Hani, bunu da engellemek için, sürdürülebilirliğini sağlamak için, eee, mesela, ııı, günde 1 saat telefona, eee, bakmama, eee, zaman dilimi koyabilirsin kendine. Eee, bunda da
<chuckles> Doğru. Ha, evet. Hıı. Hıı. Küçük küçük başlamak, yani, diyorsun değil mi? Hıı.
Küçük küçük başlamak, evet, ve o sırada da keyif aldığın bir şeyleri yaparsan, işte, belki ailen, hani, eee, seninle sohbet etmek istediğinde onlarla sohbet etmek çünkü birileriyle konuşmak, ııı, hem sana iyi gelebilir, s senin de onları iyi gördüğünü, ııı, geldiğini görmek seni daha da mutlu edebilir ya da onun dışında farklı bir şey o, hani, bir süredir yapmak isteyip de ertelediğin bir şeyi yapmak. Bunun gibi, eee, farklı şeyler yaparsan o 1 saat içinde aslında, hani, sadece hayattaki tek zevkin bu telefonu kaydırmak olmadığını hissedip farkındalığına yeniden varıp, ııı, belki de, ııı, şey yapabilirsin bunu, umm, uzun sürelere yayabilirsin.
Hımm. Doğru. Evet. Evet, aslında geçenlerde bir kitap da okudum mesela, "Çalınan Dikkat" diye, çok ilgimi çekti. Yani, bu, ııı, işte, yani, yazan kişi de, eee, bir tane, böyle, şey detoksuna çıkıyor, böyle, bir adaya gidiyor, hani, hiçbir yanında bir şey almadan. Hani, gerçi o gerçek anlamda bir şey, ya, onu yapmak herhâlde acayip bir şey olurdu, yani, bilmiyorum, bütün elektronikleri bırakacaksın ve, hani, bir yere gideceksin. Onu yapabilir miyim, bilmiyorum. O bayağı, hani, kökten çözüm belki ama şeyi anlatış tarzında şöyle bir şey var. Ya, ok öyle büyük bir alışkanlık olmuş ki, hani, sanki yemek içmek gibi, yani, o ihtiyaç, hani, o ihtiyaçla ilgili, hani, sanki, böyle, eee, bir, hani, kötü bir madde kullanımında da bir, hani, ayrılamazsın ya o maddeden, öyle bir alışkanlıktan bahsediyor adam ilk günlerde çok zorlandığından ve sonra yavaş yavaş alışıyor ve aslında dünyanın ne kadar güzel, işte, tabiatın ne kadar hoş ya da etrafındaki olayların ne kadar güzel olduğunu, aslında biz birçok şeyi şu anda başımızı deve kuşu gibi şunun içerisinde gömdüğümüz için kaybediyoruz. Ya, onun da farkındayım. Eee, mesela şey yapmaya çalışıyorum son dönemde, eee, yürüyüşe çıktığım zaman yanıma telefonumu almamaya çalışıyorum mesela sırf, hani, ormana bakayım, kuşları dinleyeyim diye. Yani, bilmiyorum, hani, işe yarar mı ama, eee, yeni yeni başladığım bir şey oldu o da.
Çok zor, evet. <giggles> Kesinlikle. Evet. Tabii. Kesinlikle. Çok güzel. Eee, muhakkak yarar işe. Bir kere şey, oksijen almak ve o doğayı, renkleri görmek, eee, birçok şeyi fark etmek, farkına varmak gerçekten, eee, çok gu kıymetli bir şey. Yani, belki de, ııı, ebeveynler olarak bile çocukların büyümelerini kaçırıyor insanlar. Çünkü herkes, çocuk dâhil herkes bir, ııı, telefon, eee, ya da işte tablette, ııı, olduğu için, işte, belki bir güzel bir gülüşünü ya da bir şarkı söylemesini bile kaçırıyor olabilir. Çünkü, ııı, insanların aklı sürekli orada takılı. Yani, bunu zihinsel olarak halletmek, çözmek gerekiyor. Yoksa aksi takdirde, eee, tamam, 2 dakika onunla ilgilendikten sonra hemen bir koşu gidip bir daha bakayım, eee, dediğin z diyor insanlar. Dolayısıyla da bir işe yaramıyor. Eee, kökten çözmek çok güzel, gerçekten o, ııı, bahsettiğin kitap da çok kıymetli.
Evet. Hımm. Doğru söylüyorsun. Hı hı. Evet. Evet, evet, yani, onu okuduktan sonra aslında ben mesela birkaç tane şeyin de farkına vardım kendi yaptığım hatanın. Eee, o da mesela, işte, hani, eee, be işte, ondan sonra sessize aldım mesela, orada, böyle, bir şey yazıyordu hakikaten, ilk önce sessize alıyor. O yüzden, mesela bütün bildirimleri sessize aldım. Zaten aslında bu konuda şikâyet de ediyordu eşim, falan. "Ya, çok çalıyor, hani" falan, eee, bu kadar ama diyordum ki, "Ne yapayım, yani, duymam lazım ve cevap vermem lazım." Eee, ama çok haklısın. Yani, söylediğin bütün şeylerde ve, yani, hem, işte, sessize almak hem bak, bu, eee, hakikaten bir dosyanın içerisine koyup onu gözümün önünden kaldırma fikri bana bugün muhteşem geldi. Bunu hemen, hemen yapacağım. Çok teşekkür ediyorum, gerçekten, eee, çok, ııı, acayip aydınlatıcı bir konuşma oldu benim için.
Ne güzel. Evet. Çok sevindim. Çok sevindim, paylaştığın için ben teşekkür ederim.
Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.